Yes, correct, oo kailangan ko talagang mag mag-act, ah, alam mo 'yung, pagka may sinabi kailangan ko talagang, ah, gawin siya agad. Para, ma a a kasi feeling ko dun ako mas natututo kapagka ginagawa ko. Unlike dun sa kapagka na ah, nakikinig ka lang, hindi ko oo, hindi ako masyadong ano eh, kailangan talagang teli ano ba yun? Ang ano ko kasi visual at saka, ah, telip pa pano ba 'yun? Basta 'yung 'yung ang parang way of learning ko, eh, talagang may actual na ginagawa. Oo, in action talaga. So, kaya, 'yun 'yung ano ko, 'yung <tsk> strategy ko kaya alam mo, medyo ah ah la ah, excited, actually excited ako ngayon. Parang iyung ano ko 'yung, ang 'yung nararamdaman ko ngayon, eh, alam mo 'yung parang, andun sa point na parang, ah, 'yung ga a ga gaya nga ng mga stud student na, 'di ba, kapagka first day of school parang tinatamad ng konti pero na-e-excite din, oo na-e-excite din kasi makikita yung mga classmates, 'di ba, ganun? So, ganun yung nangyayari sa akin ngayon parang, ah, parang tinatamad pumasok, pero na-e-excite sa bagong trabaho, 'yun 'yung talagang
Yun. Oo, tama. Mm. Mm. Hmm. Oo, yu mm. Mm. Nandun 'yung excitement. Oo. Mm. Oo, na-excite, oo. Lalo na ano, lalo na may bago kang matututunan, di ba? Lalo't parang nag-aaral ulit, nakaka-excite yan, at sana huwag kumbaga, <sniffs> ah, maging maayos, ma-enjoy mo 'yung trabaho mo, basta tutok ka lang ng husto diyan. Kasi, kumbaga bagong industry man 'yan, pero kaya mo 'yan siyempre. Sa dinami-dami ng naging experience mo sa lalo na online. 'Tsaka available lahat para matutunan, so, palagay ko kaya mo yan.
Correct, 'yun nga. Exactly. Hmm, thank you. Yes.